えっとですね、ま、悩みというか、まあ、うーん、ま、愚痴にも当たるんですけれども、お話聞いていただいて、アドバイスできるようなことがあったらお願いしてもよろしいでしょうか？
はい。 はい。 はい。 はい。 うん。はい、大丈夫です。
はい。あのですね、ま、ちょっと、あの、小さい、え、ま、グループがありまして。まあ、5人のグループなんですけれども。
はい。うん。 はい。 うーん。
ええ。で、そこでですね、あの、ま、グループ LINE というものを、つか作っておりまして。そこで、ま、1人がですねうん、あの、「今度こんな会があるんだけど、行かない？」っていう、あの、発信があったんですね。
はい。 うーん。 あ、はい。 はい。 うん。 はい。 はい。
うん。で、うーん、私、全くほんとに興味がなくって。えっとでも、なんだろう、ここで、「興味がない」ってストレートにも言えないし、どうしようっていうのがあって。ま、それがですね、あの、<laughs> まあ、具体的に言うとですね、魔女の会っていうやつだったんですね。<laughs> そう、そうなんですよ。独特ですよね。うん、独特だなと思って、あの、なんだろう、ま、その、あの、方は、すごく、あの、タロット占いがすごく好きで。
うん。 ああ、そうなんですね。うん。 はい。 うん。 ああ、そうですよ。 うーん。 うん。 はい。 ああ、また、これも独特ですね。<laughs> うん。 うーん。 はい。 はい。うん。 はい。
ええ、実際のところ、その方、ま、趣味でやってらっしゃるので、よくタロット占いしてくれるんですよね。うん。それは、ま、すごく楽しくって、毎回してくれるんですけど。ま、的確にアドバイスもしてくれてるので。で、私は、あの、ま、毎回会うたんびに「タロットを占いしてあげようか？」って言われるので、「じゃあ、お願い」っていつもやってるんですよ。うんうん。うん、そうなんですよ。だから、ま
はい。 ああ、はい。 うーん。 うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。毎回占ってもらえて。うん。
そうなんですね。んで、なんだろ、その延長線上みたいなところで、うん、あるので、あの、まあ、まあまあ、遠からずの話ですよね。その <chuckles> うん、言われてみればって。
うーん。 うん。 はい。 うーん。 うん。ああ。そのグループ LINE だと、みんなで集まって一人一人を占ってくれるっていうのが先にあるんですか？
うん。 えっとですね、そのグループ LINE で、あの、いつもあるのは、なんか、ま、月に1回とか、まあ、にま、3か月に2回とか、それぐらいの頻度で
うん。 はい。 うーん。 うーん。 うん。
あの、ポットラックって、あの、そのお家に集まって、なんかそれぞれみんな作って、み一緒に食べるっていうような、そんな感じでやってるんですね。うんうん。で、その中でいつも、あの、余興のようにやってくれるんですね、その人趣味だから。うんうんうん。で、そこのグループ LINE の中で、ま、そんなね、その人の趣味だから、あの、うん、私の場合は、あの、えっと、占ってもらうタイプうん、そほうなので、自分の趣味ではないんですよ、つまり。うんうん。
はい。 うん。 ああ、ありますね。うーん。 うん。 ああ、うーん。 ああ。 うーん。 うーん。 うーん。 はい。うーん。 あ、そうですよね。うーん。
そうなんです。なのでうん。
あの、占ってもらう時に、良いことばかりではないことも言われるんですか？
あ、そうですね。あの、おそらくですよ、そこで話しているうちに、自然と答えが自分で出していけるっていうか、ま、相談してるうちにですね。うん。だから、私はしてもらって、毎回ありがたいんですよ。話してるうちに、「ああ、そっか」みたいな、ま、最終的に答えが出るので、じゃあ、こうしよう、みたいな感じがうん。
うん。 はい。 うーん。 うん。 ああ、はい。 あ、はい。 うん。 うん。 あ それは少し、あの、助けになりますよね、助かりますよね。うーん。
ええ。 なってますなってます。うん、毎回そのカードの意味を説明してくれるので、これはこんなふうに言ってで、結局、占いって、あの、まあ、例えば同じカードが出たとしても、その人の状況によっては、その人が判断するじゃないですか、「あああ、なるほどな」って。うんうん。いろんな意味に、本人がちょっと判断していく部分があるので、カードの意味を聞きながら、自分が自分の中で落とし込んでいくみたいな部分があるので
うーん。 うん。 はい。うん。 そうですよね。うーん。 うん。 はい。 うん。 うーん。
「あ、そうなんだね。」っていうような感じがあるんですよ。だから
ありますよね。 うーん。
私は毎回楽しみにしてるんですね、してもらうことはね。うん。だけど、私がする、うーんと、ことはなくって、私がしたいわけでもないしなんですね。うんうん。
はい。はい。うん。うん。 うん。 ああ、はい。自分にもうーん。
だからそう、なんか、そのノリで「ちょっと魔女の集まりあるから来ない？」って言われても、それはもうほんと、ごがっつり、多分、タロットをしたい人の集まりだと思うんですよ、どっちかというと。
はい。 ううん。 はい。 ああ、そういううーん。
そういうタイプの人が多いだと。うんうんうん。 なので
なるほど。うん。
それはちょっとうん。
それを はい。今までは、あの、全く欠席せずに出席していたんですか？
ええ。<laughs> ポットラックに関してはそうですよ。うん。そうですね、うん、欠席はしなかったですね。それずなんなら、楽しみにしてたぐらいなので。うん。ただ具体的に、あの、こういう集まりがその5人ではなくって、あ、ほんとに、その、うーん、魔女になりたい人たちの集まりそうそうそう、なりたい人たかちの集まりに一緒に行こうって誘われてるので、「いや、それはほんっとに興味がないんだよね。」って言いたいんですよ。「実はね、ほんと、ごめんね」いって言えばいいと思うんですよ。「私、ごめん、ちょっと、ちょうーん、興味がない」って言ってしまったら、その人を傷つけちゃうんじゃないかなって思ったり、なんか、その人を否定することになるんじゃないかなと思ったら、ちょっと言えないですよね、ううーん。
うーん。 はい。 はい。 うーん。 うん。 うーん。 あ、魔女で <laughs> はい。 うん。 はい。 うーん。はい。 はい。 はい。 ああ。 うーん。 そうですよね。他の方は参加希望されてるんですかね。何人かは。
うーん。 なんか、あのね、あの、それあの、その後の会話は分かんないんですが、「ああ、それいいね。面白そうだね」って入ってるんですよ。ああ、そうそうだそうなの？みたいな感じで。うん、なので、ちょっとね、あの、「あ、もしもその日仕事なかったら参加しようかな」って入ってったので、もしもそうもう、そうだったら、あの、個人的に連絡取ってるんじゃないかなって感じですね。もしもうんうん。
うん。 <sniffs> はい。 はい。うーん、うん。はい。 ああ。 うーん。 はい。 ああ。 なかなかこそういうのって難しいですよね。どう断っていいのか、どう、こうこう、ニュアンス的にですよね。
そうなんですよ、ちょっと。
うーん。はっきりは言えないし、っていう。うーん。
そうなんですよ。
厳しいんですよね。うーん。はい。
うーん。で、無理に合わせたいわけでもないし、だからと言って距離を取りたいわけでもないですし、うん。うん。
うーん。 はい。 なるほど。うん。なんか、こう、お話を聞いていると、まあ、ま、直接言われた昔みたいに、こう、直接、こう、電話がかかってきて、その場で答えを言わなきゃいけないような感じではなく、ま、LINE でメッセージジだったので
そうなんですよね。うーん。 うん。 うん。 ええ。
なんとか、こう、メッセージで、少し、こう、遠回しに言うようなことができるんですかね。
うん。 そうですね。それをそれをすることになりますね、結局。<laughs> 結局。「空気読んでください。お願いします」ってこっちでお願いしながら。<laughs> うん。うん、そうなんですよ。
うーん。 はい。はい。うーん。 でううん。そうですよね。で、そうですね。最初の1度目は、まあ、なんていうんでしょう、悟られず、あの、ちょっと「そその日仕事がちょっと忙しい」とか、何か「ちょっと先に入れちゃったんだよね」っていうことを、最初にちょっと、こう、メッセージをして様子を見て。
うーん。 うーん。 ええ。 うーん。 ええ、そうなんですよ。いっかいめはそれで済んだんですよ。いっかいめはね、1回目はね。でも2回目以降ですよ。
あ そうだったんですね。うーん。ああ、うん。
ええ。2回目以降を悩んでるんですね、つまり。うん。どうしようって言って。もしもそんな誘いがあった時、どう出ようかなって。そのノリには参加できないなっていう自分がいるんですよね。
うーん。 はい。 うん。ああ、なるほど。 うん。 はい。あの、周りのご家族なんかに相談はされました？
うーん。 いや、それはさすがに言ってないですね。なんかうん、それは何だろう、「え！そうなの？」なんて言って、その人否定的に見られたくもないと思ってたので。うーん、それはあえて言わなかったですね。うーん。うーん。
うん。まあ、うん。 うん。 はい。 うーんうーん。 はい。 2回目も「ちょっと忙しい」で逃げ切るっていうことは無理なんですかね。<laughs>
<laughs> そうですね、それしかないかなとは思ってるんですけど。うーん。それよりも先にストレートに言った方がいいのかなと思ったりもするんです。うーん。
うーん。うーん。 なかなか はい。うーん。もう、この際2回目なので、「あの、ちょっと、なんか、そういうのって興味がないかな」っていうのを、こう、やんわり言うっていうことですよね。
ええ。 そう、その、もしもそう言われた時って、どう感じるんだろうって考えちゃうんですよね。なんか、考えたら、「あ、そうなの？」って済むのかもしんないし。
うーん。 はい。 うーん。 うん。 あ、そうですもんね。うーん。うーん。
あ、分かんないじゃないですか。それそれどう出てくるか分かんないので、悩んじゃうんですよ。わあ、どどう出てどっちに出てくるかなっていうことを悩むんですよね、つまり。うん。
はい。 うーん。 うーん。はい。もう、1度目で断ってしまっているので、2回目はちょっと、こう、ちょっと腹をくくらなければいけないっていうことがあると思うので、ちょっと、あの、ま、傷つけない方法でストレートではないんですけども、少し柔らかい文章で、あの、おことお断りって嫌な言い方ですけども、あの、文章を書いてみてはいかがでしょうか。
そうなん そうなんですよ。 ええ。 ええ。 ええ。 いや、<laughs> そうですね。うーん。
うーん。そそしてどう出るかっていうのを、3度目の
うんうん。
うーん、があるかどうかっていう。
うーん。
はい。
なるほどですね。まあ、そこで、まあ、にうん。
うーん、様子を伺ってみるっていうのも少しの手じゃないか少し手がうーん、かなって思うんですけども。
2回断ったら察しますかね？
うん。はい。そうですよね。はい、あの、2回目ですよね、これが。
うん。 うーん、ってなりますよね、きっと。ま、ここの子この子は誘われたくないんだなっていうのを察しますか、きっと。ですよね。うん。
うーん。 はい。 うん。 はい。そうですよね、2回目ですよね。うーん。最初だと多分、の「おお、来ないんだ」で、ちょっと向こうもモヤモヤって感じだと思うんですけど、「あ、2回目か」って多分向こうも分かるはずだと思うんですよね。うーん。うーん。
<chuckles> う。 ええ。 そうですよね。ま、そこを期待して悪いふうに取られなければいいなとは、ちょっと思ってるんですよね。変に取られちゃって、「何この子！」って、もう怒ったりしないかしらと思ったり、ちょっとね、「はっきり言えばいいのに、何」って。<laughs> そっち？うんうん。で、出られても困るなと思うし。まあ、うーん、な何でしょうかね、もうほんと悩んじゃうんですけど。うーん。
うん。 はい。 うーん。 うーん。 うーん。 はい。 文章ああ、うーん。 うーん。 うーん。 あのうん、ね。 うん、ちょっと、あの、文章をちょっと、こう、練り文章をな練りつつじゃないですけども、一度送ってみたらいかがでしょうか？
ええ。 そうですね。ちょっと、そういう方向でやってみます。今日は聞いていただきありがとうございました。
うーん。はい。 はい。 あ、はい。ありがとう